É verdade, quando chegar a época dela dela usu usufruir do dinheiro vai vai ser um valor considerável, né, pelo menos.
Usufruir disso aí, é. Sim e vocês podem pensar no investimento que renda, né, relativamente bem e aí normalmente no Brasil acabam rendendo mais do que na Europa, eh
Sim, e a gente tá com essa ideia de de repente fazer isso no Brasil justamente por isso, primeiro que a gente aproveita o câmbio, se, por exemplo, se a gente e eu eu tiro 50 euros e minha esposa tira 50 euros pra colocar lá, a gente tá colocando seiscentos e tal de real, né. Então, assim, como a gente vive na Europa, eh, e e tem uma vida também no Brasil, talvez, a gente consiga, eh, gerir dessa forma, ah, 50 euros, beleza, cada um tira 50 euros aí e coloca lá. E a gente vai estar colocando 600
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum.
seis vamos botar arredondar para 600, 600 rea reais por mês, a gente já tá falando de 7.200 reais por ano, né, em 10 anos a gente está falando de 76, setenta e quatro mil e uns quebrado. Isso, s sem contar juros, rendimentos e tal. Então, né, pensando em doi em 20 anos aí mais ou menos que é o prazo, a gente já tá falando de, somando juros, gente tá falando de quase 200.000 reais. Isso fazendo esse pequeno esforço, né, durante todos os meses.
Uhum. Uhum. Sim. É. Sim. Exatamente, exatamente. E isso pode ajudar muito ela lá na frente, né, então, assim
Sim, dá pra começar a vida como eu nunca pude, né, no eu eu por acaso quando fiz 18 anos também ganhei uma carteira de trabalho, e foi isso, e dois tapinha nas costas e vai lá vai lá, força guerreiro. <laughs>
Aham. <laughs> Boa sorte. <chuckles> <laughs> É, com certeza. Não, faz muita diferença. Até quem sabe pra ela poder dar entrada numa casa, né, porque
Com certeza, ou ou financiar os estudos ou ou comprar uma casa porque, né, vai depender muito dela, às vezes, ela passa numa federal, numa faculdade pública da vida com bolsas e mais algum mais algum subsídio qualquer, ela pode, né, se manter, às vezes, se não for perto de casa, ela pode usar pra se manter, né, longe ou comprar uma casa já pra ela, pra ter independência, enfim, pode usar de várias formas, né.
Aham, aham. Sim. Sim. Aham, aham. Claro, então, assim
Ou fazer uma viagem e gastar tudo com drogas e, n mentira é brincadeira. <chuckles> Não, isso não.
<chuckles> Isso sim, eu acho que é é muito bacana que vocês estão pensando nisso, né, e e e vai ser super válido, assim, pra ela, mas ao mesmo tempo vocês também têm que pensar em vocês, né, tanto vocês do futuro, como vocês do agora. Então, o ideal é que vocês consigam também juntar um dinheiro pra necessidades que vão surgir mais pra frente, mas não no tanto longo prazo, né, um mais médio ou curto prazo mesmo, porque bebês, <chuckles> eh eh, gastam bastante, né, então, assim
Uhum. Sim, muitos imprevistos podem acontecer a partir disso, né, nesse caminho, nesse percurso, muita coisa pode acontecer, né.
É, exatamente.